Alhamdulillah baik, sehat, Masnya sendiri gimana nih kabarnya?
Mhm. Alhamdulillah baik juga, walaupun sempat flu sedikit, tapi ya sudah mau sembuh kembali Kak. Mmm, iya.
Mmm. Alhamdulillah, iya harus juga kesehatan ya.
Iya betul, iya. Mhm.
Mhm, betul, ini hari Senin nih, eee, masih awal minggu nih. Eee, ya kan, mmm, mau bahas a tentang apa nih? Mumpung masih semangat nih mengawali minggu.
Mhm. Iya. Nah iya betul. Mhm. Nah iya betul, iya, berhubung kita ini sedang dalam masa ini Kak, eee, teknologi yang sedang maju nih, eee, perkembangan zaman yang memang tak terbendung gitu, ya, bagaimana kita kalau membahas tentang penemuan ilmiah nih di bidang teknologi atau bidang apapun gitu Kak, gimana nih? Mhm mhm. Iya, mhm mhm. Nah, eee, kalau menurut Kakaknya nih, eee, gimana eee, apa yang bikin Kakak kagum terhadap penemuan ilmiah tersebut?
Mhm. Mhm. Heeh. Wah. Seru banget itu. Mhm, betul betul. Mhm.